Kalau yang, dari yang 80 berarti udah dari 1 tahun yang lalu tuh Kak gitu ya jadi, lumayan panjang gitu ya katakan, eee, aku termasuk jenis orang yang makannya lumayan banyak gitu ya dan aku, heeh, agak stres kalau makananku dibatasi gitu jenisnya ya jenisnya tuh, heeh, jadi, kayaknya aku melihat intermiten yang paling cocok pada saat itu gitu karena kan dia cuman nyetop ininya aja tuh apa, waktu makannya aja yang diatur tapi makanannya kan masih bebas gitu kayak aku masih bisa makan ayam goreng atau katsu yang di ya ya walaupun itu bikinan rumah tapi kan tetep, enak gitu ya rendang ataupun, apa kayak berkuah-kuah santan gitu lontong sayur kalau malem gitu itu masih oke, heeh, yang penting kan jatah, waktu itu aku pakai yang 16 jam gitu ya jadi, eee, 8 bukanya 8 tuh makannya 8 jam puasa 16 itu cepet Kak gitu ya, dan dibantu juga dengan olahraga ringanlah gitu ya kayak push up-push up sit up-sit up sedikit gitu udah udah cepet tuh udah lumayan gitu nah, akhirnya sampai di 72 ini sepertinya, eee, kurang, eee, kurang berhasil lagi tuh strategi yang lama itu gitu cuman secara badan sih oke ya seger ya, gitu cuman kan aku takutnya, tadi, eee, penyakit-penyakit, eee, degeneratif ini menyerang gitu ya mulai masuk nih karena kan masih overweight gitu, Kak.
Oke, mhm. Oh ya ya, mmm. Mmm, oke, mhm. Waktu makan iya. Iya iya bener. Betul. Iya, mhm, oke. Betul betul, mhm. Oke iya. Stuck ya? stuck ya, mhm. Oke. Oh. Ya. Ya. Ya paham paham Kak nah ini aku juga ada pertanyaan selanjutnya, eee, aktivitas fisik Kakak, pola tidur Kakak, tingkat stres sehari-hari gimana ya Kak ya? Mungkin aku biar tau juga.
Iya. Kalau untuk aktivitas fisik masih aktif ya, eee, untuk beres-beres rumah ataupun misalnya bener-benerin apa gitu jadi masih, tetap setiap hari itu berkeringat tuh selalu ada gitu ya walaupun bukan a olahraga sih ada sih sedikit-sedikit, eee, sekitar 1/2 jam 15 sampai 1/2 jam gitu, cuman memang tidurnya nih yang agak, eee, berantakan gitu ya karena kan aku, heeh, ngambil 2 job gitu ya jadi ada, eee, pekerjaan utama ada freelance gitu nah freelance-nya ini yang malem gitu kadang-kadang akhirnya, sampai jam 12 jam 1 baru beristirahat tidur kayak gitu sih, Kak.
Olahraga ya mungkin, mhm, oke aktif ya. Oh oke iya. Mmm, ya ya. Oke ya. Oke ya ya ya paham paham banget nih Kak, eee, terus juga, eee, aku mau nanya Kak, Kakak pernah gak Kak sebelumnya mencatat kayak, eee, lebih detail ya asupan Kakak, berat Kakak dan ukuran tubuh, eee, Kakak gitu itu pernah pernah di ini Kak pernah dicatat secara detail mungkin?
Iya.